ええ。
はい。
で、あのさっき入浴剤のお話なさってましたけど。あの好みの、か香りとかあります？特別な。
はい。 はい。 ああ。そうですね、何かあの結構ローズ系とかラベンダー系とかって結構メジャーなんですけど、あんまりそうですね、あんまり意外とそういうのはそんなに好きではなくて、あの、どちらかと言うと、こうなんか森の香りみたいなこう何ですかね、ググリーン系というか、はい、何かその森林森林っぽい香りっていうか、あの、1番多分好きなのはあの檜の香りの入浴剤があったら結構買っちゃうんですけど、なんかそういう、何て言うんですかね、森森っぽい香りがお気に入りですね。なんかどっちかって言うとこう、そういうのか、何かちょっとこう、なんかスースースースーするっていうか、何て言うんですかね、ハハーブ系というか、はい。そういう系の香りが好きですね。
そうですね。 ええ。 <laughs> ありますね。うん。ありますね。うんうん。 ああ。うんうんうん。 ええ。 ええ。 香り系、はい。 あ、そうですか。うん。 リラックス-スできるタイプですね。
そうですね、なんか自分の中でなんかその匂いが結構リラックスできるっていう感じですね。
ええ。なんかあの中にはね、あの音楽をかけたり、きあのキャンドルを灯したり
はい。 はい。 ああ。 ああ。
ちょっとこう照明を
はい。
こう暗くして、あの。匂いのするろうそくをこうね、灯したりとかする。中にはうん、中にはそういうあの方たちもいらっしゃるんですけど、そういうことはなさいますか？
うーん。 ああ、アロマキャンドルみたいなやつですね。うんうん。 はい。 あ、そういうのは意外と今までやったことないですね。
うんうん。
うん。あの、はい。
きキャンドルとかよくあのアメリカ人なんかはよくキャンドル使ったりするんですけど。
あ、お風呂の中で使うんですか。へえ。
ええ。うん。リラックスするためにね。
あ、多分私なんか気になっちゃうと思います。多分なんか火が大丈夫かななんて。はい。ああ、はい。あ、ああ、そうなんですね。それ、あ、危ない。うん、そうですね、やっぱその子供と入ることが結構多いので、何かやっぱりその火を使うっていうのはちょっと怖いので、そうですね、あの普通の粉末系の何かバスソルトとか入浴剤だったりとか、あとは何かあの子供だとあの泡風呂がなんかたまに今はやってないんですけど、ちっちゃい時泡風呂やりたいなんて言われて、なんか泡風呂やったりとかもしました。
そうなんですよ。そうなんですよ。そんで、そういう事故とかあるんですよ、時々、か髪の毛が髪の毛に火が移ったとかね。<laughs> 危ないですよ。 ええ。 怖いですね、うん。 はい。 ああ、ええ。 ええ。

そうですね、やっぱ自分が、なんか、小さい時も、ああ、なんか、こうやって、なんか、お母さんと入ったなとか、お父さんと入ったなって、ちょっとぼんやり覚えてるので。
うーん。 はい。 ええ。そうですね。あ、あの、銭湯とか温泉とかは行かれます？
はい。 ああ。ああ、すと、銭湯よりかは、あの、温泉の方が好きですかね。どっちかって言うと、こう、あの、若い若い時って言うか、まあ、ちょっと、子供出来る前とかは、やっぱり温泉が大好きで、あの、温泉プラス旅館が好きで、あの、何て言うんですかね、有名な所と草津温泉とか、なんか、結構、主人も温泉好きだったので、なんか、こう、温泉巡りみたいな、こう、そんなに遠くない所で、なんか、その、温泉街みたいな所が好きなんですね。あの、こう、お土産物屋さんが並んでて、ん、なんか、こう、湯上がりって言うか、おふ温泉入った後に散歩出来るみたいな感じの旅館が、こう、立ち並んでてって言う、なんか、温泉街っていう感じの所が好きなので、なんか、結構昔はそういったところに、こう、ちょっと1泊2日ぐらいで、あの、何箇所か行ったりはしました。
温泉。 ええ。 ええ。 はい。<chuckles> ええ。 はい。 ああ。 ええええ、うーん。 はい。 うんうん。 ええ。 ああ、そうですか。
はい。
温泉はほんとに、あの、なんか、その、ん、お湯の中に色んな、こう、なんか良い、あの、要素が入っていて。ええええ、あの、肌に良いとか、なんか、ねえ、他にも色々とうん。
はい。 あ、すぐそうですね、効能とか、はい。 はい。色々ありますね。なんかリウマチとか、なんか打ち身とか、冷え性とか、はい。
はい。 うーん。だから凄く体にも良いし、楽しいし。で、またあ、うん。
そうですね、ひろひろ広いですし。<chuckles> はい。
ええええ、それで、ごご飯も美味しいだろうし、そういう所は。<laughs>
あ、そうですね、はい。もう最高ですね。<chuckles>
え、良いですね。行ってみたいな、私も。
はい。また、そうすね、また行きたいですね、しばらく、やっぱ行ってないので。
ええ。お子さんも楽しめる所ですよね。
はい。 そうですね、なんか、今だと、そうですね、一緒に女湯に入ったりして。
うん。